देखिए, ऐसे मतलब काम शुरू करने के लिए तो प्रेरणा मैं नहीं कह सकती क्योंकि जैसा मैंने आपको कहा कि ये मेरा शौक था, लिखना भी और पढ़ना भी। पढ़ना हमेशा से मेरा शौक था, लिख भी शायद मेरे को जहाँ तक याद आता है, देखिए, मैं शायद नाइन्थ अ, 10th क्लास में थी, मैं शायद तब से ही लिख रही हूँ। तब मैं छोटी-छोटी कहानियाँ पढ़ती थी जो उसका अनुवाद कर लिया करती थी, तो कहीं न कहीं मेरे अंदर वो एक ये जो शौक था वो पनप रहा था लिखने का। तो, प्रेरणा क्या रही ये मैं नहीं जानती हूँ अ, ये कह सकती हूँ मैं किताबें पढ़ती थी, तो किताबें ही मेरी प्रेरणा हैं, जिन्होंने मुझे लिखने पर मजबूर किया हाँ, इतना ज़रूर कहना चाहूँगी। कुछ लेखक जो हैं वो मेरे खासे पसंदीदा रहे हैं अ, प्रेरणा अगर उन्हें कहा जा सकता है, तो बेशक जैसे देखिए, आर के नारायण जो हैं, वो मुझे बहुत ही अच्छे लेखक लगते हैं, पाउलो पाउलो हैं अ, और अपने ओ हेनरी हैं, एंटोन चेखव है, अमृता प्रीतम हैं। अ, व अपने महादेवी वर्मा है, बंकिमचन्द्र हैं, शरदचन्द्र चट्टोपाध्याय हैं, बहुत सारे ऐसे लेखक हैं जो मुझे पसंद हैं, क्योंकि देखिए वो एक इंसानी जज़्बातों को अपने शब्दों में पिरो करके कहानियाँ लिखते हैं, इसलिए। जी।
अच्छा। हुँ। हुँ। अच्छा। हाँ, हाँ। हुँ। हुँ। हाँ। हाँ। हुँ। जी, बहुत ही अच्छे-अच्छे नाम देखिए गिनाए आपने, महादेवी वर्मा, बंकिमचन्द्र चट्टोपाध्याय मतलब ये लोग तो बिल्कुल अ, इनकी जब लेखनी पढ़ लो ना, जो लिखा है इन लोगों ने तो बिल्कुल दिल को, दिल के भाव को मतलब दिल के भाव व्यक्त हो जाते हैं वहाँ से। जी, तो बिल्कुल मैं ये जानना चाहूँगा कि जैसे जो आपकी विधा है लिखने की, तो वो किस प्रकार की है? मतलब आप क्या लिखती है पोएट्री अ, कहानियाँ, नाटक या फिर क्या?
जी। जी। जी, जी हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ। हुँ। जी। देखिए, मैं सब कुछ लिखती हूँ, क्योंकि अ अ अ, मुझे ऐसा लगता है अ, कि एक होता है आप अपने लिए लिखते हैं, एक होता है आप दूसरों के लिए लिखते हैं। तो जहाँ अर्थोपार्जन की बात आती है, वहाँ जैसा बोला जाता है, मैं वैसे लिखती हूँ, डॉक्यूमेंट्री लिखती हूँ मैं। अ, ऑटोबायोग्राफ़ी की जो स्क्रिप्ट होती है, मैं वो भी लिखती हूँ अ, आर्टिकल्स भी लिखती हूँ। अ, लेकिन जो मैं खुद के लिए लिखती हूँ अ, वो मैं गज़लें लिखती हूँ अ, कविताएँ लिखती हूँ और लघुकथाएँ लिखती हूँ। जी।
जी। जी। वॉव! बहुत ही सुंदर, देखिए, मतलब मिक्सचर हैं आप बिल्कुल टैलेंटेड, <laughs> ऐसे ही होना चाहिए। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि देखिए हम जब काम करते हैं ना, तो काम हम कहीं न कहीं इसलिए करते हैं कि ना, उससे हमें अह अ, आमदनी हो, हमारी जो आर्थिक स्थिति है, वो अ, सबल बने। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जब आप लिखती हैं, तो क्या आपको इससे आमदनी होती है?
हाँ, बिल्कुल, जी, जी, बिल्कुल। <chuckles> जी। हुँ। जी हाँ। जी। हुँ।